Alright, magandang hapon po sa inyo sir, so it's been a pleasure to talk to you this time po sir. Kamusta po?
Ah, mabuti naman po. Ah, tanong ko lang sir kailangan bang, ah, ah, since na bago lang din naman ako, ah, tanong ko lang kung kailangan bang diretsong Tagalog a ang pagsasalita or
Alri Lak Uh-huh.
hybrid?
Taglish, parang gano'n?
Parang gano'n, okey lang naman.
Wala naman sinabi, pero ako kasi nag-tataglish ho ako, eh, no worries, sir.
Hmm.
Alright, so, bag
Matagal na po ba kayo, sir?
bago lang din ako, nag-start lang din ako nung Tuesday.
Hmm. Ah, okey sir, sige po simulan na natin, sir.
Oh, here's Okey, ngayon, we will now discuss about pa'no mo haharapin ang sitwasyon kung biglang nawala ang teknolohiya sa mundo, kayo ba ay very used po sa mga technologies natin?
Ah, yes po, ah, lalo't na ngayon sa henerasyon natin, ah, ang lahat ng bagay ay pinapatakbo na ng teknolohiya.
Opo. <coughs> Thumbs up, tama, 'di ba, na naisip niyo po ba na what if mawala yung mga teknolohiya ng mga ginagamit natin? Like, what if kung mawala sila ano kaya yung possible na mangyayari sa 'tin?